अ, मैं फिलहाल तो अपने बारे में बताऊँ थोड़ा, तो मैं अभी नौकरी की तलाश कर रही हूँ। लेकिन वैसे कोई काम अ, तो अ, मैं, मतलब नौकरी तलाश कर रही हूँ, जैसा मैंने बोला काम तो कर नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी काम बहुत ज़्यादा जो है मेरे ऊपर है। अ, मैंने ख़ुद ही अ, मतलब क्या बोलूँ, घर के काम भी होते ही हैं, वो भी काम, काम ही हैं, है ना। और मैं नौकरी के तलाश में हूँ, तो मुझे ख़ुद की जो है पढ़ाई-लिखाई भी करनी पड़ती है, जिसके कारण ना काफ़ी तनाव हो जाता है, मैं दोनों का संतुलन नहीं बना पा रही हूँ। और जितना मैं सोचती हूँ ना, उतना जितना मैं अ, वो उतना हो नहीं पाता है ना तो मुझे बहुत ही तनाव होने लगता और रात भर फिर मैं मुझे नींद नहीं आती है। और फिर इस इसकी वजह से नींद देर से आती है और फिर, फिर मैं सुबह उठने में भी मुझे देरी हो जाती है, और समय कम रह जाता है। तो समझ नहीं आ रहा ये चीज़ को कैसे जो है ना मैं स ठीक करूँ अ, ताकि जो है ना चीज़ें स सही अ, जो मैंने सोचा है, उसको ठीक से कर पाऊँ और सारी चीज़ें जो है ना मैनेज कर पाऊँ। थोड़ा आप मुझे इसमें मदद करिए।
हुँ। जी। हुँ। जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। अ, कई बार इस उम्र में ऐसा होता है कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, और इधर अ, दूसरे भी काम कर रहे होते हैं, तो तनाव होता ही है। और इस कारण, जो है नींद में भी ख़लल होता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, ये जो आपके साथ में हो रहा है तनाव, वो लगभग कितने दिनों से हो रहा है, मतलब आपने कब से अ, इससे प्रभावित हो गई हैं?
अ, मुझे लगता है ये पिछले 1 साल से अ, ज़्यादा हो रहा है अ, क्योंकि मेरे ऊपर जो है दूसरी ज़िम्मेदारियाँ भी आ गई हैं। अ, घर के काम पहले मुझे उतने नहीं करने पड़ रहे थे, लेकिन अब जो है, काफ़ी जो है, मुझे करना पड़ रहा है, और दूसरी चीज़ें भी देखना पड़ रहा है। तो अ, जो पिछले 1 साल से तो लगभग मुझे लग रहा है, ये समस्याएँ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं मेरे साथ।
अच्छा। हुँ। अच्छा! अ, सच में अगर बहुत ज़्यादा काम का दबाव हो जाता है, तो समस्या तो बन ही जाती है। तो अच्छा, आप ये बताएँगी कि आप घर पर किस-किस तरह के काम करती हैं।
अ, घर पे घर के काम की बात करूँ तो अ, कभी-कभी खाना बनाना पड़ता है। रोज़ नहीं बोलूँगी कि अ, रोज़ तो नहीं करती हूँ मैं अ, कभी-कभी लेकिन रोज़ सुबह और शाम का खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। और इसके अलावा जो है, सफाई अ, जो है, सब घर की जो सफाई हुई, वो मुझे ही देखने पड़ते हैं। और कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो वो लॉन्ड्री भी मुझे ही करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, मोटा-मोटी, हर चीज़ हो ही जाती है। और बीच-बीच में अ, अ, कभी जो है बाहर जाके ज़रा घर के सामान लाने हो, तो ये भी बीच-बीच में काम जाया आ जाता है, जो रोज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ, आ जाता है अचानक से।
हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। और देखिए, घर के काम करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका दबाव पड़ने लगता है, तो सच में अ, परेशानी वाली बात बन ही जाती है। तो अ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अ, जो आपका जो तनाव होता है, वो बस काम को लेकर के है, या फिर जैसे आपने बताया आप पढ़ भी रही हैं। अ, किसी सहपाठी से अ, कोई अ, ऐसी व्यवस्थता चल रही हो, या फिर कुछ डर हो मन में अ, ऐसे भी कोई कारण हो सकते हैं, आप बताएँगी?
अ, जी हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बस काम की वज़ह से तो नहीं है। अ, ये कहीं ना कहीं, जो मैंने डेडलाइन बनाया हुआ है कि ये मुझे प्रोजेक्ट जो है खत्म करना है। अ, 1 हफ़्ते में या फिर 2 हफ़्ते में, वो कहीं न कहीं मिस हो जाता है। और जिसके कारण मेरा फ़ोकस भी नहीं बन पाता है, और उतना मैं ठीक से समय भी नहीं निकाल पाती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो प्रोजेक्ट पर, जहाँ पे दूसरे लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनके साथ काम करने में मुझे अ, कहीं न कहीं अपनी अ, जो मैंने कितना काम किया, ये मुझे बताना पड़ता है। तो मुझे बहुत ग्लानि होती है कि मैंने उतना नहीं कर पाई जितना मैंने सोचा था, और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अ, जिसके कारण जो है मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ, मैं समझ गई आपकी बात को। अ, सच में एक साथ कई सारे काम करना मुश्किल को बढ़ा ही देता है, और अ, उससे हमारे जो तनाव हैं उस पर फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ कि आप जैसे आपने बताया, घर का भी काम करती हैं और प्रोजेक्ट पर भी काम करती हैं, इसके अलावा आप पढ़ती भी हैं। तो आप किस काम को सबसे ज़्यादा अ, प्रेफरेंस देती हैं, प्राथमिकता देती हैं, ये बता पाएँगी?
अ, जी, बिल्कुल। तो मैं प्राथमिकता जो है, स स्थिति को देखते हुए देती हूँ। कभी-कभी लगता है कि घर पे दूसरे लोग हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि घर के काम जो है, उतने ना करूँ क्योंकि मेरी मदद के लिए मेरे घर में लोग हैं। जब वो नहीं होते हैं, तब मुझे जाने-अनजाने में ही करना ही पड़ जाता है, क्योंकि घर वालों को तो मैं ऐसे नहीं देख सकती। अ, तो वो एक चीज़ है। तो प्राथमिकता बदल जाती है अ, जब स्थिति के अनुसार। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूँ अ, क्योंकि मुझे नौकरी ढूँढ जल्दी से जल्दी लेनी है। तो वो एक जो है, बहुत मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा। हुँ। हाँ। हुँ। मैं समझ गई। आप जो है, समय के साथ अपनी प्राथमिकता बदल देती हैं, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को जो है आगे रखती हैं। और आपने बताया, परिवार के लिए आप बहुत ज़्यादा मददगार अ, रहती हैं हमेशा, तो सच में ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी। अ, लेकिन मैं इसके साथ एक और बात आपसे जानना चाहती हूँ, जिससे मैं अ, सही से पता लगा पाऊँ कि आख़िर परेशानी कहाँ पर है। जैसे आपका जो सोने का टाइम है, आपकी जो दिनचर्या है अ, वो रात में कैसे रहती है, आप कितने बजे सोती हैं, कहीं फोन तो यूज़ नहीं करती सोते टाइम आप, इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बता पाएँगी?
जी हाँ, बिल्कुल। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है, जिस पे मेरा जो है कोई बस नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि अ, अ, रात में देर हो जाती है, और कभी-कभी जल्दी नींद भी आ जाती है। तो तनाव की वजह से ना, मेरा जो नींद का जो समय है, बिल्कुल निर्धारित नहीं है। बेड पे तो जाती हूँ पहले, लेकिन दिन भर यदि चीज़ें ठीक से नहीं होती हैं, तो मेरी नींद भी जो है ना ख़राब हो जाती है, मैं अ, नींद ही नहीं आती है मुझे, और उसकी वजह से परेशानी होती है। अ, फ़ोन की बात करूँ, तो फ़ोन तो रात में मुझे अ, कोई जल्दी करता नहीं है। कभी-कभी होता है कि मेरे दोस्त वग़ैरह जो हैं, काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने क्योंकि हमारा जो है समय जो है अलग-अलग होता है। वो लोग जॉब पे जाते हैं, मैं घर पे रहती हूँ, तो उसके हिसाब से वो लोग देर से कॉल करते हैं। तो वो कभी-कभी होता है, हमेशा तो नहीं बोलूँगी, और ऐसे तो और कोई समस्या नहीं है। अ, बस, करती हूँ मैं।
हुँ। अच्छा। अच्छा। जी। समझ गई मैं आपकी परेशानी। कई बार ऐसा हो जाता है कि अ, हमारी उम्र कुछ उस टाइम पर ऐसी होती है, कि चीज़ों को संभालना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। और देखिए, ये एक फ़ेज़ होता है, जिससे हमें गुज़रना ही पड़ता है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम ज़रूर कोई ना कोई इसके लिए सुझाव ढूँढ लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और आपसे बात जानना चाहती हूँ। अ, जैसे आपने अ, मुझे बताया है, इसके अलावा अ, आपने कभी अपने परिवारजन से बात करी, या फिर कभी किसी दोस्त को इस बारे में बताया हो कि आपको इस तरह की परेशानी से आप गुज़र रही हैं? या कभी कोई चिकित्सक से आपने इस स्थिति को दिखवाया हो, कभी ऐसा हुआ है?
जी, कभी चिकित्सक तक तो नहीं पहुँची अ, ज़रूरी नहीं लगा मुझे। अ, लेकिन हाँ, परिवार वालों से मैंने कभी-कभी ये चीज़ें जो है साझा की हैं कि ऐसा अ, मुझे मेरे साथ हो रहा है, तो उनको लगता है कि अ, वो समझ नहीं पाते हैं मेरी अ, परेशानी क्या है। अ, लेकिन उन्होंने बस वो यही बोलते हैं कि अ, सुबह जो है जल्दी उठा करो, और इस इस समय सो जाया करो। लेकिन ये हमेशा हमारा जो ये ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल जो है, काफ़ी अलग है। मैं उनके हिसाब से तो अ, चलना मुश्किल है। अ, वो अ, घर का काम, तो घर का काम मुझे करना पड़ ही जाता है। उनको मैं कैसे समझाऊँ, वो बोलते हैं, “इनको बोल दिया करो, उनको बोल दिया करो”, बट मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता। अ, जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ, किसी और को मैं ऐसे ही क्यों परेशान करूँ, अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं मदद कर देती हूँ। तो हाँ, ऐसा मैंने परिवार वालों के साथ थोड़ा-बहुत साझा किया है।
अच्छा। हुँ। जी। हुँ। हाँ। जी। ये तो सच में बहुत अच्छी आदत है आपकी कि जितना आप अ, कर सकती हैं कामों को, उतना करती हैं। और सच में ये सराहनीय बात है। आप जैसी उम्र के बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं, तो सच में सहानुभूति लायक ही हैं। और अगर मैं इसके अ, सुझाव की बात करूँ, तो अ, मैं बताऊँगी कि छोटे-छोटे कुछ कदम हैं, जिनसे आसानी से आपकी जो समस्या है, जो तनाव है, उसको कम किया जा सकता है ना। तो अ, मैं आपसे एक अ, लास्ट सवाल ज़रूर पूछूँगी कि जो आपके सुबह जगने का अ, टाइम है, वो आप मुझे बता पाएँगी।
जी हाँ, बिल्कुल, तो बेस अभी, अभी जो है सर्दियाँ आ गईं हैं, इस वज़ह से मैं थोड़ा देर से ही उठती हूँ। तो साढ़े 9 अ, बजे तक मेरी नींद खुल जाती है, लेकिन मैं 10 बजे तक ही जो है बिस्तर से निकलती हूँ, कोई और काम करने के लिए। जी, तो ल मुझे थोड़ा देरी हो जाती है। हाँ।
अच्छा। हुँ। ठीक है। मैं समझ गई आपकी परेशानी। अ, अक्सर होता ये है कि हमारे जो काम, वो सही से नहीं चल रहे होते हैं, या फिर कोई भी काम कभी भी स्थिति में आ जाता है, तो उससे होता ये है कि हमें तनाव होता है, और फिर तनाव के कारण हमें नींद नहीं आती। तो यही कारण बनते हैं ज़्यादातर। अ, देखिए, लेकिन इसको बहुत अ अ, आसान कारणों से, आसान सुझाव से ठीक किया जा सकता है। अ, पहले आप देखिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए। एक समय सूची निर्धारित करिए, जिसे आप अपने रूम में कहीं भी लगा सकती हैं। तो उसमें आप सबसे पहले वो काम निर्धारित करेंगे, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। वो घर के भी काम हो सकते हैं। उनमें से 1-2 काम अ, ऐसे घर के मुख्य काम हों, और आप उसमें अपनी पढ़ाई को ज़रूर शामिल करिए। क्योंकि ना, आप घर के काम तो अ, आप 1-2 कर भी लेंगी, बाकी लोग भी करवा लेंगे, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपना काम करेंगी, पढ़ाई करेंगी, तो आपको, मुझे लगता है, जो आपका माइंड है, वो अलग तरीके से काम करेगा। एक अ, सरल प्रकृति में आ जाएगा। है ना? तो टाइम टेबल सेट करने के बाद ना, आप अपना अ, जो सोने का रूटीन है, वो शाम को अगर आप मोबाइल चलाती हैं, तो उसे थोड़ा-थोड़ा कम करना सीखिए। और अगर आप थोड़ा-थोड़ा कम करके उसे अ, कम ले आएँगी, तो मुझे लगता है, उससे आपकी नींद में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आपको नींद भी अच्छी आने लगेगी। और सोने के लिए आई पैड ज़रूर यूज़ करिएगा। और अ, रूम को ना थोड़ा-सा साफ सुथरा रखिए। अ, बेड को, अपने को, अच्छे से ल, रखिए। जो तकिया वगैरह हैं, उनको भी अच्छे से। और जब रात को आप सोते हैं ना, तो उम पर्दे वगैरह लगा लीजिया करिए। क्योंकि उससे होता क्या है कि रोशनी की वज़ह से भी कभी बार ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती। और आप आई पैड ज़रूर यूज़ करिए सोते टाइम। है ना? और इसके अलावा, आप कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अ, 9 बजे जगती हैं, तो सुबह 6 बजे जगने लगिएगा। नहीं, आप थोड़ा-थोड़ा अपना टाइम। को ऐसे 8 बजे जगिए। फिर थोड़ा-सा आप अगर अ, ब्रीथिंग करेंगी। अ, लम्बी-लम्बी साँसें लेकर, या फिर अनुलोम-विलोम करेंगी, उससे क्या होगा आपके शरीर में नई ऊर्जा प्रवाह होगी, और इससे आपका जो तनाव है, वो भी कम होगा। तो आप ये करके, मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगी, और अपनी जो परेशानी है, उसका ज़रूर थोड़ा-सा हल आपको नजर आएगा।
जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं आपने, और मुझे लगता है कि मुझे मुझे मुझे भी ये भी लग रहा था कि मुझे थोड़ा जो है ना, जगने का समय थोड़ा सही करना पड़ेगा। अब आपने बोला है, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा गम्भीरता से लूँगी, और इस चीज़ को करने की कोशिश करूँगी धीरे-धीरे। और अनुलोम-विलोम जैसे जो प्राणायाम वगैरह हैं, अ, मैं मुझे लगा था पता नहीं काम करेगा कि नहीं, लेकिन ये इतना ऊर्जा पैदा कर सकता है, तो मैं ज़रूर इसको भी अपनी ज़िन्दगी में शामिल करुँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद! इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा।
जी, मुझे भी उम्मीद है। आप ये ज़रूर करेँगी, और मैं हमेशा यहीं हूँ। कभी कोई परेशानी हो, आप बता सकती हैं। थैंक यू।
जी।